Oo. Talagang swak sa panlasa ng kahit na sino katulad nga ng sinabi mo mapa-bata, mapa-matanda di ba, tapos iba-iba pa nga 'yung mga variants ng pansit sa atin katulad din nung nabanggit mo depende nga 'yan sa ingredients. Ah, meron naman bang ano, parang hindi magandang kultura tayo sa pagkain na naiisip naiisip mo? Hmm, meron ka bang 'yung parang, oo, 'yung parang, "ay sana walang ganito," kasi merong iba, um, hindi naman siguro madan m hindi naman siguro pangit ganiyan, um, 'yung namimilit kumain, meron ba tayong kulturang gano'n? Namimilit kumain, parang wala naman, 'no?
Mm. Oo. Hmm. Aha. Parang wala, pero may naisip ako. <laughs> Pero hindi naman lahat gawain 'yun, pero siyempre meron at meron kasing gano'n, eh. Alam mo 'yung ano 'yung nag-attend ka sa birthday-han ganyon tapos nagbabalot kaagad. <laughs> Nakakahiya, handaan man 'yan, birthday-han, okasyon, anniversary, alam mo 'yung ano, af ah, 'wag namang, 'wag ka namang magbabalot ng pagkain 'pag alam mong ano, hindi pa tapos 'yung program, kung alam mong hindi pa nakakarating 'yung ibang bisita, kasi nakakahiya, tsaka antayin mo nalang kasi ang mga ta mga tao naman mag-o-offer 'yan na, "uy, mag-uwi kayo ng ganito," Pag alam nilang ano, kasi pag soso sayang din lang mapapanis, 'yun nalang 'yung antayin, 'wag naman 'yung ano, 'yung ah, ay hindi pa nakakalahati 'yung ano, may nagpapasimpleng ano nagbabaon ng cellophane di ba o tsaka Tupperware, nakakahiya, oo. So sa tingin ko 'yun, 'yun 'yung parang ano eh, sana mawala sa mga Pilipin Pinoy 'no, 'yung mga gano'ng gawain. Although napansin ko naman 'yung mga younger ones ngayon, hindi na sila gano'n, parang more on sa mga ano lang naman 'yung mga matatanda na minsan siguro baka kulang sa education gano'n kaya gano'n sila makaasta, mm.
Mm. Hmm. Oo. <laughs> Ay naku, 'yun na nga. <chuckles> Oh. Ah. <laughs> Di pa tapos? Yung iba. Tama. <giggles> Tama. May baon pa, eh, 'no? Tama. Hmm. Nahihiya siguro. <chuckles> <breath> Mm.

Ah, siguro ano siya, siyempre, um, nung siguro ire-relate ko siguro siya nung namatay yung sina lola ko, 'no? Ah, at least kasi siyempre yung buong pamilya yung buong angkan nagluluksa yan, 'di ba? So, parang busy din sa, ah, pagharap ng mga bisita, ganiyan, ang daming gawain, ah, yung pagkain, yung pagbili ng mga ingredients, kung ano yung lulutuin, tapos i-aayos, oo, walang panahon kasi eh. So, ang maganda naman yung mga kapitbahay talagang sila yung nag e-effort na pumunta, magluto ng mga meryenda, kamote, ganiyan, mga bilo-bilo. So, ano, um, alam mo, dun mo naman mararanasan yung, ah, ah, bayanihan kumbaga, 'yan yung kunwari, um
Mm. Tama. Mm. Walang panahon 'yan, hmm. Ayan. Mm. Tama.
ah, siyempre kapag alam nilang nangangailangan ang isang pamilya, namatayan, nag-e-effort yung mga kapitbahay. So, sila nalang yung nagluluto, tapos ang maganda pa meron ding mga nagdo-donate, yung ano, yung uso pa dun yung nakalata na biscuit, yung mix-mix, yung ano, yung, ah, laman, yung may skyflakes, may cookies, ganun. So, yun. Tapos siyempre yung mga kape, sila din, yung uso kasi sa amin yung mabarako, ganun. So, yan, kape, biscuit, kamote, ah, ano pa ba, bilo-bilo yung mga ganiyan, yung mga nauuso. Tapos ano, ah, siyempre yung mga kalalakihan naman nagkakatay sila ng baboy, ganiyan. Kasi hindi kasi nawawala yun sa tradisyon namin na once in a while magkakatay ng baboy. So, yun. Ngayon 'pag sa family naman like kunwari 'pag, ah, ah, yung simpleng walang sakit ay, may sakit yung nanay namin, ganiyan, siyempre magshi-shift yan, si tatay ang magluluto o di kaya yung mga panganay. <laughs> Ayun. So oo. So, siyempre hinahayaan naming magpahinga yung nanay, ganiyan. Tapos kung sinong available, sila na yung magluluto, ayun. Tapos sa panga sa mga kaibigan ko, ngayon parang ano, nauso na 'pag nagkikita pupunta sa restaurant, ganun o di kaya 'pag major mini reunion, yan, puro potluck nalang, ayun.
Mm. Ay, oo. Tama. Mm. Oo. Hmm. Hmm, pagkakatay. Mm. Ayan. Mm, dun na. Siyempre naman. Ayan. Oo. Oo, parang iba-iba nga yan depende sa sitwasyon, 'no? Pero tama ka dun sa nabanggit mo na nakikita yung bayanihan usually pagka merong isang namayapa sa ano eh, barangay, parang dun sa lugar, makikita mo talaga yung mga kapitbahay, talagang nasa likuran yan, 'no? Katulad nung sinabi mo, naghihiwa, nagtutulong, nagse-serve, 'di ba? Mga kapitbahay present na present, mm, naalala ko tuloy yung mga panahon na parang meron akong kapamilya na parang nagluluksa din sa ganiyan, yung kapitbahay talaga namin lahat nasa likuran at tumutulong. Eh paano naman pagka may tampuhan at tsaka hindi pagkakaintindihan, ikaw ba yung tipo na nakaranas na parang kung may karelasyon ka or kaibigan na ginamit naman yung pagkain para magkabati? Hmm.
Mm. Yes. Mm. Yes, totoo. Mm.